あ、街、ないですないです。もう。
あ、そっかそっか。ベースだから、もうちょっと遠いか。
それこそうん。そう、あ、でも、すぐ、あの、ファストフード店とか行きたかったら、ま、で出ないと、私のところ、ま、私の基地は小さいのでないんですけど。
うんうん。 うん。 うんうん、うんうん。
でも、そうですね。はい。あのスーパーとか基地の中安いので、基地の中で買ったりしてるんですけど。
あ、そうなんだね。へえ。 あ、いいね。じゃ、普段も大体自炊？
うん、でもほんとになんかはい。 自炊です。ご飯作るの好きです。日本食が旦那さんも好きなので。
すばらしい。 ああ、いいね。いいね、いいお嫁さんもらったね。
はい。いやいや、いい旦那さんをもらいました。<laughs>
うーん。 <chuckles> へ。
<laughs> ほんとに素敵な人。でも、本当でもお兄さんもなんか言葉選びも上手ですし。
うんうん。 ああ、ありがとうございます。
あの、うん、なんか本当に人を、ななんだろう、傷つけない話し方、人なんだろう。気に触らない話し方されてるなってめっちゃ思いすごい思いますね。
うん。 うんうん。 ああ。 でも、さっきの母乳の人は多分
<laughs>
多分、結構、いっちゃうかもしれない。あのね、同じような感じで返すかもしれない。その、ちょっとちょっと、なんだ、じうん、ちょっと地雷を仕掛けるかも。意地悪意地悪かも、うん、意地悪だから。うん。意地悪しちゃうわ。うん。
ちょっと、うん、あ、でも、はいはい。 あ、テンションうんうん。 ああ、でもいいですね。な 意地悪意地悪じゃないですよ。でもそれぐらいの それは、なんか、ちゃんとゆわないと相手もわからないと思うので、で、ほなんか、そう。
そうだよね、わからわからないよね。
わからないまま、また、ほ他の人に同じこと言ってね、傷つけそうなんですよ。だから誰かが言わないといけないと思うので、そういう面では、その相手の気持ちよりも、あの、なんだろう、す自分の意見をちゃんと、なんか、尊重した方がいいななんか、表現した方がいいなって、改めて思いましたね。
うん。そうっす。同じこと聞いちゃうよね、絶対。 うん。 うん。 うんうんうんうんうん。 あ、うーん。 ね。ちょっと、今、ゾワっとしたのだって、妊婦さんが見るたびにさ、その方がさ、「え、母乳ですか？」ってね。言っちゃったら。そそうか、その人だけじゃないんだもんね。
ちょっと、でも、あの。 そうですよ。ね。でも本当に聞かれるので。 ほんとに、そうなんですよ。て考えると、ちょっと怖いですよね。みんなもっと気持ち考えて欲しいですね。ね。
ちょっとこわい。うーん。 そうですね。ありがとう。

へえ。
その、バーとかで働いてたりとかもしたんですけど、なんか結構みんなどストレートにこうまあ、お酒も入ってるからかもしれないですけど、なんかいろいろ容姿を指摘たい指摘したりとかしてて
うーん。 ああ、はいはいはいはい。 ええ！そうなんえ、それは女性の方？男性の方？
そう。 あ、両方ともです。男性が女性にゆうのもあるし、それこそ男性同士も女性同士もあるし
あ。 マジか。 マジか。あ、ええ、ちょっとちょっと、どこどこ、それどこよ？気に気になるんだけどこのバーよ？うん。
そう。 ね。<laughs> ほんとにでも場所によるかもしれないですね。<laughs> え、すごいですね。なんかで
怖いって、めっちゃ言われるじゃん、そしたら、俺行ったら。
うん。いやそんなことないと思います。でもほんとに、なんかま、その、嘘をつくのはね、あの、良くないってされてるけど、そうゆう嘘はいいでいいんじゃない？って思うんですよね。似合ってないって思ってても
うん。 うん。 そう。正直すぎでしょ、似合ってないって。うん。うんうん。
ちょっすね、相手の気持ちを考えてってゆう <laughs> ね、なんかゆわなくても、ね、いいじゃんってちょっと思っちゃいますよね。
そうだね。 そうだね。まあ、うーん。
ね、なんかそれで旦那さんの、あの、話なんですけど、その、旦那さん結構私がなんかこう服パッて選んで着たら、なんか、「それ着て行くの？」とか言うんですよ。<laughs>
はいはい。 うん、ふふん。ああ、あ、それは、いあるかもね。なんかそういう夫婦んなかで、「あ、それ着て行くの？」みたいな。うんうんうんうん。
んん、うん。そうなんですよ。うん、あ、なんかもっとあの、あの、わおあの、笑い笑い、なんか、「それ着て行くの？」みたいな感じ。はい、で、なんかあの、で、「その言い方やめて」ってゆったんですね。なんか、あの、あ、それよりも、「え、あっちの方が多分、今日いいんじゃない？」とか、「俺、あの服着てるあなた好きだよ」みたいな言い方してって言ったんですよ。うん。そしたら、あ、ごめんなんか傷つくなんか、ほんとに正直なんですよね。なんか、似合ってなかったら「似合ってない」ってゆってくれるので、ま、いいいいはいいんですけど、あんまりストレートすぎると傷つくから。なんかそうなんですよ。なんか、「ちょっと私の気持ちを考えて、遠回しに、それじゃない方がいいよってゆって」って言いましたね。
はいはいはいはい。 うんうんうんうんうん。 あ、そうだね。うんうんうんうんうん。 へえ、うんうんうんうんうん。 うん、ふん。 そ、だね。うん。 はいはい。 ああ、素晴らしい。ちゃんと伝えたんだ気持ちを。
うん。 伝えました。じゃないと傷つく。「あ、そう、ごめん」って、なんか、そ、「ほんとにそんなつもりなかった」って、な、逆に向こうはなんか、そ、自分がそうゆう正直なことによって私のヘルプになると思っ、たみたいで。
だ旦那さんもわかってくれた。 うん。 うんうん、うんうんうんうん。ああ、いい。でもね、ちゃんと理解力のある旦那さんで。優しい。うん。
うん、ふん。 そうなんですよ。ま、気持ちは、ま、わかりますよね、なんか、似合ってないのに、似合ってるってなんか嘘言われるよりかは似合ってないって言われた方が、こ私的に得ではありますよね。なんだろう、得というかなんか
うん。 うんうんうん。 うんうん。 うん。 うん、ふんふんふんふん。そうだね。でもさ
うん、そ、うんうん。

母乳はなんか、あので、まあ、私はその母乳が出るなら、母乳で育てたいけど、え、出ないならミルクで、粉ミルクかなって言ったら、そう、母乳はそう。出すもんよって言われたので、なんかそう、<chuckles> 出さなかったら出なくなるけど、あの、出せるな、出し続けたら出るからって言われたので。あ、そうですね。なんでそうなんですね。頑張りますって言いました。<laughs>
はい。 うん。 ああ、素晴らしい。すいい答え。 <chuckles> は、いひ うん。 んと？Oh my god だね。あ。 うーん。ああ、大人、それが一番いい答え。うん。
でもほん で、でも本当は心の中ではね、ちょっと言いたかったですよ。なんか、あの、いや、でも、つなんかそれはなんか、なんだろう、人によってそのプリファレンスね、はあると思うし
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。
って言いたかったんですけど、ちょっとなんだろうこう、あい「ああ、これ言うと多分なんか、相手傷つくだろうな」ではないですけど、「なんか気まずくなるだろうな」って思うと言えなかったんですよね。
うーん。 うん。 つほら、だから、そう。 にや、だからこの問題の定義に沿っていってるうん、か他人のね、気持ちを考えたって答えはなわけじゃない。
うん。 はい。 うんうん。 ああ、確かにそうですよね。
でもでも、相手はさ、あんたのことを考えてない質問をしてきたわけじゃん。うん。だからフェアじゃないよね。
うんうん。何も考えてない。そうですよね。はいはい。 そうですよ。なんかそれに対してどうするのかって私思いますね。気持ちをうんうん。
でねうん。うん。 だから、じゃ、今回は許してあげたけど、だから次回からは、次回フライングしたら許さないよってことだよね。
はい。 はい。 うん、そうですね。なんかそうですね、なんかでも言えないだろうな私って思っちゃいますね。
ね、うん。 あ、そうか。